Ah, ako talaga ang ginagawa ko is, 'pag nagtatrabaho talagang may pinapanood ako or nakikinig talaga kami ng music.
Mm. Hmm. Oo, totoo.
Ganiyan, ta's karamihan, eh, mga, pang Sunday.
Mm, yung mga mga 90s songs or worship songs ba yun o ano?
Luma n pang Ano, ah, usually mga kanta ni Regine, ganiyan, kanta ng Abba. Ang pinaka-worst minsan yung mga pangmatanda talaga yung mga pang-tatay na kantahan. Ewan ko ba kung anong bakit gumagaan yung buhay namin 'pag gano'n yung mga kantahan na pinapatugtog namin.
Ah, oo. Mm. Oo. <breath> Mm. Mm. Oo, alam mo kasi may kanya-kanya tayong genre kumbaga kung may alam mo yun minsan pipiliin mo din talaga yung gusto mong gawin kasi ako din, eh. Um, kapag stress ako sa trabaho, yan idagdag ko yung music din makikinig lang ako ng music tapos o kaya lalabas ako saglit, magpapahangin, hihinga ng malalim kasi hindi ako na naninigarilyo, eh, kumbaga lalabas lang talaga ako, ganon, ah, tapos hihinga na ng saglit tapos babalik na agad kasi minsan kapag nandun ka sa sitwasyon kung saan ka nai-istress, alam mo yun kapag hindi ka aalis saglit dun parang ma-burn out ka na din, eh.
Mm. Mm. Totoo. Mm. Opo. Mm. Mm. Opo. Mm, totoo. Tama
Parang nag-ooverthink ka na, "Hala, ito pa ba yung gagawin ko, ang dami pa." Eh, parang gano'n pinanghihinaan ka na agad ng loob na ayaw mo to, na normal kasi yun, eh, yung mapagod tayo kasi hindi tayo robot. <chuckles> Mapapagod at mapapagod tayo pero siyempre sabi nga nila minsan kailangan hanapin mo din kung saan ka sasaya, muna, panandalian para hindi ka mapagod sa isang bagay na ginagawa mo pero ako kasi, mahalaga sa'kin yung mga support system talaga yan yung mga kaibigan, kawork na nabanggit mo kanina o pamilya, pero ikaw ba paano nakakatulong sayo yung mga kaibigan mo, o kung sino man yan para gumaan o mas maging magaan yung araw mo?
Mm. Oo, totoo Mm, mm. Totoo.